Roma itu kan ada kayak perkumpulan ibu-ibu tiap gang, gitu ya, nah, itu tuh ada yang kita tuh udah mulai kayak ngumpulin sampah-sampah yang bisa dijual ula e bisa dijual lagi. Jadi kayak, eee, sampah kertas, kardus, nah itu kita kumpulin sendiri, terus nanti yang botol-botol plastik atau tem wadah-wadah lainnya yang plastik, gitu. Nah itu, eee, setiap sebulan sekali, kalau udah ngumpul, kita, eee, jual kayak di pengepul atau di mana, gitu. Nah, itu kan bisa balik ke warga sendiri kan, dipakai uangnya entah untuk kegiatan warga sini, atau apa, gitu.
Mhm mhm. Mhm. Hmm, tapi menurut Kakak, ada ini nggak, ada langkah yang bisa buat kita coba nih untuk orang yang kayak sibuk atau kayak, mmm, nggak nggak peduli lah sama lingkungan gitu, ada ada ada langkah dan triknya enggak, Kak?
Gitu, mhm? Mmm. Oh. Mhm. Mmm, kayaknya kalau mau ngasih tahu ke orang secara langsung, belum berani ya. Belum beraninya tuh kayak, eee, isu ini sensitif, gitu. Jadi kadang tuh misalkan kita suka suka ini juga sih suka prihatin nih sama orang-orang yang misalkan, eee, punya kendaraan roda 4, gitu ya, mereka tuh suka main buang sampah aja, gitu. Pengen sih ngambilin sampahnya terus aku masukin balik gitu ya, tapi kayaknya kok kurang sopan ya, gitu. Jadi ya, apalagi sekarang kan mhm?
Mhm. Mhm. Iya, benar. Buang, mhm. <chuckles> Iya. <chuckles> Tapi, pernah negur orang gitu nggak Kak, orang yang buang sampah sembarangan?